Sì, sì, sì, ma io ho capito di aver bisogno di questa pausa per mettere un po', sai, tutti i pensieri al loro posto poi alla fine.
Riordinare tutto, certo.
Sì perché, mhmm, ero sempre stressata, sempre infelice. Allora io di mio sono una persona molto solare, allegra, socievole, ehm, dicia vabbè poi ho avuto, mhmm, diciamo, mhmm, particolari problemi di salute, vabbè poi è è questa è una cosa a parte, che non non voglio, di cui non voglio parlare assolutamente, poi vabbè, stanno andando bene, fortunatamente.
Mh. Per carità. Cer Però hai capito che, insomma, anche quello c'era che pot che e non non è non stavi vivendo una situazione bella che che ti piacesse, no. In poche parole. Se capisco se capisco bene quello
Esatto. <giggles> E quindi un po' tutto, no, anche a livello, sai, fisico, estetico, ho dovuto appunto magari al appunto alla salute e tutte queste cose, ho detto: "Okay, mi prendo questo periodo di pausa, non fa niente", perché stavo sempre stresc stressata, spenta. Io essendo una persona molto, molto socievole, allegra, solare, mhmm, mhmm, ormai sì, la luce, non lo so, mi sentivo proprio spenta, senza voglia di fare cose. E quindi
Certo, certo. Eh, beh ma Mh-mh, avevi perso un po'. Non eh beh ma Vabbè, ma non è niente niente di non è niente di di preoccupante fino a un certo punto, nel senso che quando uno l'importante è che uno se ne accorga, e diciamo faccia qualcosa. Ma hai pensato anche per non so, di a di di chiedere un aiuto a qualche professionista, qualcosa. Ti è capitato?
No, no, no, ma non perché io non non sia d'accordo, ma perché mh, mh, mh, non ne sentivo la necessità, però qualora dovessi cen sentire la necessità, sicuramente. No, però dico il il livello di salute sto migliorando e ho bisogno di appunto, mhmm, focalizzarmi su sul mio futuro perché sì, un po' in parte mi sono realizzata, ma voglio fare quello che davvero mi piace, capito, nella vita. E quindi
No. Eh, cer Mh. No, m'hai fatto quel discorso della pausa mentale per riorganizzare, indubbiamente è importante quello lì.
Sì e e io l'ho capito dal mio corpo anche, no. Nel senso, ehm, da dal mio approcciarmi anche alle persone, dalla quotidianità, cioè che quando io ho bisogno di una pausa mentale, lo capisco proprio dal modo in cui sono più, magari irascibile, mi irrito più facilmente esatto. È proprio anche il carattere <giggles> quasi, no?
Certo. Eh. Cambi l'umore, cambi l'umo cambi l'umore. Sì, sì, cer Eh certo, beh certo, cer
Se ne va un po' la mia allegria, il mio essere solare e mi spengo, sostanzialmente.
Beh, ma perché in fondo noi siamo tutto un gli esseri umani sono tutto un sistema, no. Diciamo corpo, mente e tutto deve essere in un equilibrio, non diciamo perfetto, perché l'equilibrio, anche lì, può avere diversi punti diciamo, pu può muoversi l'equilibrio e restare comunque diciamo in piedi. Però quando uno si accorge si accorge che qualcosa comincia a non funzionare bene, è giusto che si fermi, ehm, meno male che se ne a che che ce ne accorgiamo, diciamo.
Esatto. Sì, sì.